Eh, ngomong-ngomong soal karya, kalau kamu itu orang yang berkarya di bidang apa sih? E mungkin boleh cerita, eee, sesuatu soal karya yang kamu buat gitu ya.
Oke. Kalau untuk karya sendiri sih sekarang aku lagi menekuninya tentang tulisan ya aku lebih sering nulis, sama ini, eee, sekarang aku juga freelance voice over talent nah biasanya dengan karya yang setelah aku tulis karya itu ya berupa sajak atau puisi, itu aku voice over kan lagi gitu.
Oh menarik nih berarti kamu ada 2 profesi yang bisa dilakukan untuk berkarya ya? E menulis, dan voice over nih, kalau soal, jadi penulis udah dari kapan nih kamu jadi penulis?
Iya benar. Mhm. Kalau untuk penulis sendiri sih aku, eee, dulu aku pernah di du dua ribu tujuh belas Eee nga apa ya kayak kirim file karya aku di salah satu penulisnya aku lupa siapa, tapi dibukukan gitu nah, dari 5000 penulis waktu itu hanya 1000 yang dibukukan, dan termasuk itu penulis e tulisan aku gitu, cuman, <chuckles> makasih, cuman waktu 2017 sendiri tuh aku masih belum ini ya masih belum, menekuni banget karena waktu itu aku juga lagi jadi mahasiswa baru terus e apa ya kayak, aku nggak terlalu fokus sama tulisan paling aku buatnya kayak di diary tulisan itu gitu, cuman, mhm.
Wow wow wow. Wow selamat selamat! Mhm. Oh oke oke berarti awal mula mulainya itu, eee, pas kamu masih mahasiswa baru ya mulai, e mulai nulis?
Iya, mulai-mulainya tuh waktu itu cuman, itu nggak aku seriusin gitu.
Oke berarti awalnya nggak diseriusin, e kalau boleh tahu nih, awal mula, eee, apa ya?
Mhm.
Yang, jadi motivasi kamu atau mungkin yang menginspirasi kamu e untuk mencoba menulis gitu ya menulis dalam artian berkarya lewat tulisan itu, boleh ceritain nggak?
Ini sebenarnya apa ya, aku, aku boleh bilang gak sih? Dulu itu mantan aku tuh ini ya. <chuckles> Mantan aku tuh kayak, selalu support aku gitu lah intinya, dia bilang kayak, aku ini kan sering ngeliatin buku yang khusus untuk nulis gitu ya, nulis sajak sama puisi nah pas disitu tuh aku bilang kayak, eee, "Ini bagus gak tulisan aku?" Aku bilang kayak gitu, terus dia bilang, "Ya ini kenapa gak dibukuin aja?" "tulisan itu," eee, "lebih ke sastrawan kuno," katanya karena kebetulan dia itu juga suka ini ya, suka baca tapi yang sastrawan kuno gitu terus aku bilang kayak, "Boleh sih tapi aku kayak masih ragu-ragu," terus dia kayak, "ya udah ngapain ragu?" Gitu kayak dia yang semangatin aku terus kayak, apa-apa tuh aku kayak ditemenin kayak misalnya lagi buntu pun tiba-tiba nanti dia ngajak jalan, terus kayak. Iya, iya jadinya kayak aku ngerasa kayak balik lagi nih, "Oh aku harus nih, dia aja semangatin aku masa aku gak semangatin diri aku" Gitu, awalnya dari situ jadi kayak lama-lama kayak, ya bagus sih aku jadinya nulis cuman lama-lama, kalau misalnya nih aku lagi sebel jadi kayak kebawa kan yang aku sebelin itu apa terus jadinya terkesan kayak sarkastik jadi bahasa aku tuh.
Boleh dong. <laughs> Oke. Oh oke. Suportif banget ya berarti mantannya dulu ya. Oh. Oh berarti nulis itu e terpengaruh banget dari kondisi, si orang yang menulis nih lagi dalam mood atau, eee, kondisi mental yang kayak gimana ya?
Iya justru aku nulis itu ketika aku lagi mood nya nggak enak, atau lagi bahagia pokoknya mengatur sesuai mood gitu Bang.
Oke ada cerita nggak momen e di mana kamu, eee, menuliskan sesuatu e dari sesuau dari, eee, dari ada kejadian yang menimpa diri kamu gitu ya dan kamu mikir, oh kayaknya, eee, dengan komposisi kayak gini tulisan aku malah jadi bagus gitu.
Ada ada, itu itu kayak aku lagi gak nerima keadaan waktu itu, nah pas aku gak nerima keadaan itu aku mikir kayak, "Wah gila nih aku ngerasa kayak dunia ini gak adil banget untuk aku," Gitu. Nah pas di situ tuh kayak, aku mikir kayak, apa aku ini aja ya kayak, aku buat tulisan gitu, nah, kalau Abang boleh denger kalau mau denger gitu ya tulisan aku tuh kurang lebih kayak gini, kayak, "Malam sudah jauh dari larut meninggalkan carut-marut dunia dan hiruk-pikuk manusia, di satu waktu sebelum selamanya semua yang kita sebut kebetulan akan menjelma kebenaran bagi hati ini, baik buruknya adalah kejutan yang kerap kali gagal untuk kau tebak,", eee, maksudnya kayak itu sedikit sarkas ya bahasanya kayak, aku tuh nggak nerima nih, apa yang terjadi di hari ini untuk aku gitu, jad <chuckles>
Oke. Oke. Gimana tuh? Waduh. Eee heeh heeh. Itu bagus banget sih Kak secara diksi itu bukan diksi-diksi yang kacangan ya.
Oh makasih. <laughs>
Terus juga e nggak cuman, eee, estetika kata aja itu ya ada ada pesan yang disampaikan ya.
Iya benar, nah makanya itu kayak aku memberanikan lah, jadinya membuat sebuah novel karena, eee, dari <laughs>
Wow. Kakak berarti ini dalam proses pembuatan novel? Atau novelnya udah jadi?
E novelnya udah jadi cuman masih di beta reader lagi dibaca sama beta reader dan dikoreksi EYD-nya seperti apa gitu.
Wo eh aku jadi penasaran deh, eee, ini soal proses, eee, publikasi sebuah tulisan ya dalam dalam ini berarti no dalam hal ini berarti novel ya, eee, secara proses gimana sih? Misalkan Kakak nih penulis nih Kakak nulis, eee, novel nah secara penulisan apakah bertahap, eee, dan biasanya prosesnya berapa lama tuh? Mungkin dari situ dulu Kak.
Oke. Iya benar. Jujur yang novel per aku ini novel yang pertama gitu ya Bang ya kayak memberanikan diri aku membuat karya dari novel gitu. Itu aku cuman memerlukan waktu dengan. 400 halaman, hanya 3 minggu waktu itu.
Mhm. Itu terhitung cepat? Lama? Normal?
Lebih cepat dari biasanya biasa orang kayak beberapa bulan atau bahkan sampai setahun gitu, cuman mungkin, <chuckles> mungkin karena ini juga ya, eee, tulisannya itu aku implementasikan tentang 10% tentang kehidupan aku gitu, nah sisa 90% nya itu baru fik fiksi gitu.
Oh, keren dong Kak berarti. Oh berarti e novel yang Kakak tulis ini novel fiksi berarti jatuhnya ya?
Iya jatuhnya iya, cuman ak kenapa? Iya?
Setelah ditulis nih? Setelah dari penulis, eee, selama proses penulisan itu ada campur tangan pihak lain nggak? Kayak editor atau atau nanti prosesnya?
Kalau untuk itu sih, aku ada ini ya kerja sama juga sama orang kayak temen aku yang beta reader terus, eee, ini juga ya desain untuk ke cover-nya gimana gitu.
Oh oke oke, beta? Kakak tadi nyebut beta reader beta reader aku nggak tahu sih jujur, <chuckles> beta reader itu kayak gimana? Kalau kalau boleh dijelasin.
Mhm. Oke. Oke beta reader sendiri itu kayak ini ya fungsinya itu dia mengkoreksi lah, bahasanya itu udah sesuai dengan, ejaan yang disempurnakan kah atau masih belum, eee, oke bahasanya atau penempatan bahasanya itu masih rancu gitu, dia tuh lebih ke sana.
Oh kalau aku kalau aku yang pernah denger tuh proofreading ya itu sama atau, 2 hal yang berbeda ya?
Eee 2 hal yang berbeda kalau itu lebih ke membaca hal yang sudah, eee, diterbitkan misalnya kayak ini ya
Oh oke.
Pernah liat sastrawan e be apa ya, festival sastrawan yang ada, si siapa namanya? Dian Sastro yang baca novel terus dia kayak, eee, apa ya mengeluarkan sesuatu suara yang, ya sebetulnya itu datar tapi dia menggunakan ekspresi mimik wajahnya yang, sesuai dengan intonasi yang dikeluarkan gitu, ah, itu tuh yang yang Abang bilang tuh.
Oh oke oke berarti kalau beta reader itu e tulisan yang belum diterbitkan berarti ya?
Iya benar, jatuhnya dia kayak ini sih kayak koreksi mana yang typo mana yang belum sesuai dengan EYD seperti itu sih.
Oke setelah proses beta reading nih biasanya, e sebelum diterbitkan ada proses yang harus dilalui nggak dari tulisan yang Kakak buat?
Biasanya itu lebih ke cover. Le lebih ke cover terus, eee, cover itu kan desainnya harus unik ya harus kayak membuat perhatian orang kayak, pengen membaca gitu karena penasaran gitu, ah, itu sih yang kayak challenge-nya lebih lamanya itu di cover gitu.
Baik. Oke oke, eee, bo boleh balik lagi ya soal karya Kakak dalam kepenulisan nih, eee, pernah nggak ada momen di mana, karya tulisan Kakak dapat komentar e baik itu dari orang sekitar atau orang lain gitu?
Mhm. Oke kalau komentar sendiri sih sekarang itu aku, sejujurnya nggak dapat nggak pernah dapat yang negatif ya alhamdulillahnya gitu. Dan e iya alhamdulillahnya gitu ya. Tapi ini ya waktu itu aku pernah, eee, buat tulisan terus aku buat jadi suara, aku isi dengan suara aku voice over itu kan. Eee, itu tentang orang tua waktu itu tapi aku ini ya waktu nge-voice over itu aku lagi ketawa lagi senyum cuman itu kan tentang orang tua itu aku buat intonasinya tuh kayak sedih, nangis, nah banyak yang komen bilang kayak, "Ih kamu kenapa? Lagi ada masalah apa? Cerita dong sama kami." Kayak gitu-gitu.
Wuih, bagus berarti ya tulisannya. <chuckles> Heeh. Mhm. Oke. Oh dikiranya nangis benaran ya?
Iya padahal itu ya itu yang sesuai dengan script aja aku baca gitu. Lebih ke sana, terus kayak bilang kayak, "Ih", eee, "dengan baca atau dengar cerita kamu dengar suara kamu kayak gitu aku jadi keinget orang tua aku di kampung," katanya. terus aku juga langsung nelpon orang tua lebih kesana sih. Tanggapannya.
Oke oke. Oke pada saat itu? Saat kamu menerima beberapa komentar ya dari orang yang e menikmati karya kamu e apa nih perasaan yang timbul saat itu?
Aku lebih ini ya lebih ke speechless kayak kaget juga gitu kayak oh ternyata yang selama ini kayak aku takut-takutin itu buat, ternyata, punya dampak yang bagus sih di, following aku gitu pengikut aku gitu nggak seburuk yang aku pikirin sebelumnya gitu, itu sih.
Oke oke oke, kalau ngomong-ngomong soal nulis nih e kamu kan udah lumayan lama ya dari, 2017 mulai nulis e sampai sekarang tuh artinya udah bertahun-tahun ya, e dan banyak tulisan yang pastinya udah, kamu e karyakan gitu, boleh cerita nggak? Atau mungkin boleh jelasin, eee, hal-hal baik yang mungkin bisa orang lain rasakan juga ketika mereka, eee, melakukan menulis sebagai sebuah aktivitas berkarya.
Mhm. Oke. Oke mungkin kalau di aku sendiri apa ya? Eee, tulisan atau menulis itu udah satu kesatuan yang menjadi diri aku lah kayak itu, nyawa kedua aku lah istilahnya jadi aku ngerasa kayak, setiap aku menuliskan apa pun entah jurnal atau tulisan seperti sajak, puisi, atau yang fiksi itu kerasa kayak, eee beban aku hari ini atau masalah aku hari ini itu terselesaikan dengan nulis gitu. Jadi aku mikir kayak, gak apa-apa kok kita, walaupun kita nggak pandai merangkai kata-kata, tapi dengan menulis kita kayak punya versi diri kita yang bisa memaafkan keadaan kita waktu ini gitu.
Wah dalam banget sih itu dan penuh makna sih, eee. <tsk> Ah, ada tips nggak? E kayak misalkan orang yang mau, i eee, yang baru tertarik, eee, mau nulis gitu ya tapi e gak tahu nih harus mulai dari mana, apakah ada sumber-sumber yang mungkin bisa, eee, dibaca, untuk bisa mulai menulis?
Kayak gitu sih. <chuckles> Mungkin, eee, untuk, eee, membacanya sendiri itu tere tergantung orangnya ya seperti apa ya karena kan ada nih yang mau mulai membaca dengan dia ini ya, gak terlalu apa namanya? Kayak gak terlalu nu berat itu bisa bacanya di Wattpad kayak tentang cinta-cintaan yang, eee, pada umumnya yang sering difilmkan atau kalau mau sedikit sastrawan bisa yang Tere Liye gitu, atau bisa juga nih beberapa, kayak ini kan sekarang lagi zamannya buku yang ini ya kayak berisi tentang sajak-sajak doang atau puisi-puisi doang bisa tuh diimplementasikan gitu.
Mmm. Oke e apakah kalau berkarya lewat tulisan itu sebenarnya ada aturan gitu? Atau sebenarnya, eee, orang semuanya bisa nulis bikin suatu karya tulisan gitu?
Sebenarnya nulis itu bisa dari siapa pun ya jadi kayak nggak ada ketentuan khusus gitu. Jadi kayak apa ya kayak mengalir aja gitu, kayak pasti semua orang pasti bisa menulis tapi ya tergantung orangnya itu mau menjadikan itu ciri khas dia apa nggak gitu kayak misalnya nih, aku aku terbiasa dari awal sampai akhir itu kayak sampai sekarang itu kayak, tulisan itu sedikit sarkas gitu nah orang mengenal tulisan aku tuh dengan sarkastik aku gitu tapi ada lagi nih yang kayak iya ciri khas itu tergantung lagi gitu ada nih yang kayak, aku pernah baca tulisan itu sedikit rancu dan sedikit kayak punya artian beda dari yang dia tulis tapi itu jadi ciri khas juga sama dia gitu.
Mhm. Oh oke ciri khas ya? Oh oke oke.
Itu tergantung orang sih dia maunya menjadi apa dirinya gitu jadi nggak ada yang salah nggak ada yang benar juga sebenarnya.
Oke. Kalau kamu sendiri nih ada idola penulis gak? Eee, mungkin pertama dari Indonesia yang kedua dari luar.
Kalau untuk idola sih sebenarnya gak ada spesifik banget ya cuman kalau untuk, kalau untuk di luar itu aku ini ya nggak berpatokan sama novel-novel yang fiksi gitu ya malah kayak justru kayak memot yang motivasi motivator gitu. <chuckles>
Oh oke ada sebuah nama gitu yang mungkin bisa kamu sebut?
Mmm, aku lupa namanya tapi, nama awalnya tuh Richard apa gitu aku lupa. Nah, kalau kalau Indonesia itu, aku lebih senang dengan bahasanya si Tere Liye sama Pidi.
Oh oke, kalau Indonesia ada satu nama nggak? Pidi Baiq ya?
Iya Pidi Baiq, itu kan bahasanya kalau Pidi Baiq itu lebih ini kan sederhana untuk semua kalangan gitu.
Oke. Benar benar sih itu, e lebih gampang diterima ya nggak terlalu kompleks juga dari pilihan kata dan kalimatnya, oke, makasih banget Kakak udah mau cerita soal gimana Kakak berkarya lewat tulisan, dan kesan-kesan Kakak yang Kakak terima ketika dapat komentar dari orang lain ya. Ini, eee, bisa jadi referensi juga nih buat aku untuk mulai nulis mungkin. <chuckles>
Iya. Mhm. Iya. Oke boleh boleh makasih juga ya Bang ya udah mau dengerin ceritaku pagi ini. <chuckles>
Ba baik, sampai jumpa ya Kak.
Iya.